Oh. <chuckles> Sampai gatal ya. Tapi, enggak sampai kan ada yang alergi itu sampai sampai sampai kesulitan bernafas, gitu. Untungnya enggak sampai ke sana ya? Mhm.
Gitu, jadinya iya. Mhm iya. Alhamdulillahnya tuh enggak sampai ke sana. Jadi, eee nah, dan Alhamdulillahnya itu beruntungnya si porsinya tuh, porsi kecil, gitu. Enggak tahu kenapa mungkin, eee, mahal kali ya karena, eee, seafood karena nasi goreng seafood gitu ya. Ke dah biasanya aku cari abang-abang yang memang porsinya banyak tuh, dan kebetulan si abang-abang ini enggak tahu ya, memang porsinya kecil kali, ya. Jadi, dia sedikit tuh. Jadi, aku bisa ngabisin dan menyingkirkan si, eee udang-udangnya. Tapi, aku habisin senisanya eee, si nasinya, eee, karena ada bakso-baksonya juga, gitu.
Oh. <chuckles> Mhm. Mmm. Oh. Oh, gitu. Jadi, walaupun menggelitik tetap, eee, dimakan sampai habis ya? Oh, gitu. Mmm.
Nah Tetap aku paksain iya, kan mubazir gitu, mau dibungkus orang rumah juga enggak ada, gitu. Kebetulan waktu itu, eee, aku lagi ngekos kan, eee, pas nyobain yang si nasi goreng seafood itu kan, enggak ada orang rumah gitu. Mau dikasih ke teman juga, eee, kasihan gitu bekas aku gitu kan ya. Meskipun enggak diacak gitu kan ya, tapi ya mikir juga ya kasihan, gitu ya. Enggak sopan juga, gitu. Takutnya heeh, orang lain "ih jijik gitu bekas aku," gitu kan. Tapi, enggak diacak gitu sebenarnya, gitu. Cuman ya, namanya juga ini kucing orang itu ya <chuckles> karena aku enggak ngeliatnya kucing juga iya sih.
Mhm. <chuckles> Heeh heeh heeh. Kasihan. Mhm. Mhm mhm. Mhm, mungkin ke kucing heeh, kucing jalanan heeh heeh, benar. <chuckles> Untung enggak jadi pilihan ya. <chuckles> Heeh.
Iya, tapi takut enggak ada yang makan juga ya. Jadi, gimana sih, aku mikirnya ya udahlah gitu, eee, daripada mubazir, aku cobain nih, sampai aku cobain. Nah, eee, si alerginya cuman gatal-gatal aja, kayak rasa menusuk di lidah gimana sih. Kayak si lidahnya tuh, kayak ditusuk-tusuk, gitu loh. Kayak ketusuk apa, eee, kalau jarum sih lebay banget ya. Enggak enggak enggak ketusuk jarum. <laughs> Kayak ketusuk-tusuk gigi, gitu ya. Agak menggelitik dan agak lumayan risih, gitu.
Iya, heeh heeh. Mhm. Mmm. Oh. Jarum? Oh, enggak. <chuckles> Oh. Oh eee heeh.
Tiap kali suapan tuh kayak gitu, gitu. Eee, aku nyoba juga eee, lumayan lumayan habis minum juga, eee, agak masih ada, gitu.
Reaksinya lama? Atau <chuckles> Oh, tapi punya obat, eee, penanggulangannya kan? Atau heeh oh enggak, dibiarkan saja?
Iya, jadi Eee, enggak. Enggak tuh, enggak. Me malah dibiarin aja gitu, seberapa menit ya, beberapa menit lah ya. Eee, aku minum terus, eee, sampai kosan juga, kebetulan aku ada air hangat, ya minum air hangat sih, kayak gitu. Jadi, ilangnya pas minum air hangat sama gosok gigi tuh.
Heeh. Mhm. Oh.